Sí, suena superbonita, se me pone la piel chinita, la verdad, pero, sí se cuál es, y la verdad es que sí, es muy, muy bonita esa esa música, bueno, esa canción, perdón. Y la música de mariachis, genuinamente, algo muy significativo de de México, pero sobre todo de Jalisco, ¿no? O sea, creo que Jalisco es uno de los mejores estados, porque no solo nació el mariachi, pero el tequila, las tortas ahogadas, <chuckles> la carne en su jugo, ahora sí que tenemos de todo, ¿no? <chuckles>
<chuckles> Claro, la verdad es que una variedad inmensa. Sí, sí, sí, no, la verdad es que estoy de acuerdo. Es es esta variedad de de de comida, y y todo esto que es ahora sí que tradicional, ¿no? Que que viene con la cultura de de esta de este parte de del país, de de un estado de de dentro de México que que tiene sus propios, este, identificadores culturales, como lo son, tanto la música, como la comida. Y en este caso, pues, como te mencionaba, eh, creo que en el mariachi, sería esta canción. Am, quizá La Bikina también, creo que es una canción muy linda, y y que que y estas canciones, de que luego tocan en los folclóricos, no sé, El Son de la Negra, que de repente, a lo mejor ni te la sabes, y y te pones a gritar. Estos gritos, característicos de charro. Sí, sí, definitivamente, y es eso, de que, o sea, de repente puedes estar en un lugar con desconocidos, se escucha esta canción, y no va a faltar a eh, una persona que se anime a hacer ese grito, le salga o no. Simplemente por el hecho de que ya se le hinchó el pecho, con el orgullo de escuchar al mariachi en su tierra.
Ujú. Ujú. Claro. Mm, La Bikina, sí. Ajá, sí. Sí. <chuckles> Ánde el famoso gritito, sí. Alguien. Sí. Sí, no, o sea, el gritillo nunca puede faltar. Mal entonado, bien entonado, pero siempre alguien lo va lo va a hacer, ¿no? Aparte del mariachi. <chuckles>
Sí, es básico, indispensable.